ُبص، أنا عندي مشكلة كده وكنت محتاجة أفضفض معاك شوية فيها يعني عشان أرتاح يعني.
احكِ لي أنا معاكِ، اتفضّلي.
بُص، أنا عندي مشكلة في شخصيتي صراحة. أ يعني باسوّف كل حاجة لحد آخر لحظة. أي حاجة بقى. يعني اللحظة الأخيرة دي عندي من أول ما كنت في المدرسة كده وال والجامعة وأيام الامتحانات أذاكر المنهج كُلّه ليلة الامتحان. لحد ما كبرت وبقيت أُم ومسؤوليات ولادي ومسؤوليات الشغل عندي ومسؤوليات بيتي أعملها ال على آخر لحظة. لازم أحس إن أنا خلاص الوقت بدأ ينتهي منّي عشان أقوم أعمل المهمة اللي ورايا. فالموضوع ده بدأ يأثّر عليّا إن بقيت أحس إن أنا ساعات باتضِغط جدًا، ساعات بانسى، ساعات باحس إن أنا مش هاعرف أوصل للحاجة زي ما أنا عايزة، وأنا عايزة أعمل حاجة صح أوي. يعني يبقى بدرجة الكَمال يعني. فبالتالي باحس إن أنا بقيت أجي على حساب حاجات وباجي على حساب صحتي. والحاجات عمّالة تتكوّم عليّا، فالموضوع بقى ضاغطني نفسيًا جدًا. فصراحة الموضوع مضايقني قُلت أمّا أفضفض معاك شوية.
لأ معاكِ حق بصراحة، أنا أنا مقدّر اللي أنتِ إحساسِك دوّة، وفعلًا معاكِ حق إن أنتِ تضايقي من حتة التسويف والكلام ده، آآ فهي بصراحة يعني قولي لي أنتِ بتسوفي اللي هو بيبقى كسل، والّا بتسوفي آآ اللي هو ما بتبقيش عايزة تعملي الحاجة أصلًا، يعني عايزة مثلًا مستنية سايبها آآ دي آخر حاجة، اللي هو شايفة مثلًا الحاجة دي مش مهمة دلوقتي أو كده، لسه معاكِ وقت أو كده، والّا آآ بتعمليها ليه أو بتسوفي ليه؟
آمم أنا بابقى عايزة أعمل حاجة حلوة أوي، فبعدين أقول مثلًا طب أنا لسه قدّامي وقت، أنا لو عملت دلوقتي هازنق نفسي ومش عارفة إيه، طب أنا ليه أقعد أعملها حتة حتة كده، طب ما أنا أستنى مثلًا أبقى رايقة أوي وأعملها بقى إيه يعني 100% زي ما بيقولوا كده، ما ما فيش تَكة ناقصة فيها، فبابقى عايزة الحاجة تتعمل صح أوي، فباحس إن هي حِمل عليّا، فبالتالي بأجّلها.
إمم فبتأجّليها، اللي هو علشان بس الحِمل اللي عليها بس كده، لكن أنتِ آآ ما ما بتفكّريش مثلًا تعملي آآ تحطّي زي الخطوات ليها مثلًا أو كده، أو آآ زي ما تقولي كده تحطّي مثلًا زي جدول كده، أو آآ الفكرة اللي هو موعد مثلًا تعمليها مثلًا ترتبي نفسِك، مثلًا تعمليها إزاي واحدة واحدة، علشان آآ تطلع كويسة، وفي نفس الوقت مثلًا ما تضيّعيش الوقت كله، وتيجي تعمليها في آخر لحظة بس، والّا بتعملي إيه؟
إمم. آآ، لأ باعملها لآخر لحظة بس، ما باعرفش إن أنا أقسِّم الحاجة ما أعرفش ليه يعني، وصراحة الموضوع بقى بقى يض يضغطني جدًا نفسيًا فاهم؟ لأني بقى كمان بقيت أنسى، يعني أنا مثلًا أنا زمان ما كُنتش بانسى الصراحة، لأ أنا دلوقتي بقيت أنسى، وبعدين أُفاجأ إن يا نهار أبيض! أنا المفروض كنت عملت كذا، فبقيت أبص بقى ألاقي في اليوم مثلًا عليّا المفروض كنت عملت كذا، والمفروض كنت عملت كذا، فألاقي نفسي بقى اليوم الواحد أنا مأجلة مثلًا 5 6 حاجات كان المفروض يتعملوا، ومشاوير مهمة جدًا، وحاجات مهمة في الشغل، وحاجات مهمة لأولادي، وmeeting في المدرسة، ومكالمة مش عارفة إيه، ورق محتاج يتعمل في الحكومة، ابُص ألاقي نفسي أُنهكت، أنا المفروض هاعمل كل ده إزاي، طب أنا ليه أجلت كله بقى في نفس اليوم، فالموضوع كمان يعني من كُتر الالتزامات بقيت أنسى، فبقيت مع التسويف أُفاجأ إن أنا ورايا حاجات كتير في نفس الوقت.
أنتِ معاكِ حق بصراحة، يعني أنتِ فعلًا أنا مقدر اللي أنتِ إحس اللي حاسة بيه دلوقتي كده معاكِ حق إنِك تتضايقي، آآ خصوصًا أنتِ بتقولي إن أنتِ بيبقى وراكِ حاجات كتير أوي، أوي وحاجات كتير بتدخل مع بعض، آآ بس أنتِ ما يح الحتّة دي مثلًا ما فيش أولويات مثلًا، بتبقى اللي هي عندِك أولويات إيه، بتعملي إيه الأول، أو كده، بحيث إن أنتِ ما ت يعني إيه، ما تسيبيش الحاجات المهمة للآخر، مثلًا في حاجات مهمة تقسميها في الأول، أولويات آآ الأول، وبعد كده الحاجة ال الأقل أهمية بتبقى أقل بعدها، أو كده، والّا أنتِ ب بت ب بتتحركي مثلًا، بتبقى زي عشوائي كده اللي مثلًا، بتيجي في وقتها على طول، وزي ما أنتِ قُلتِ مثلًا رايحة المدرسة شُغلِك الكلام ده، حاجات في البيت
إمم. إمم. بُص بصراحة، يعني أنا مش هاكذب عليك، أنا أي حاجة باحس إنّها أولوية. باحس إن كل الحاجات مهمة جدًا. وكل الحاجات محتاجة تتعمل حلو جدًا وصح جدًا يعني بنسبة 100% كمان. يعني دي مشكلة قاتلة فيّا، إن أنا فعلًا باحب الحاجة تبقى صح أوي. يعني ما باتقبّلش النتيجة لو قُلت لي 70، 80% أقول لك لأ. يعني أنا كده ما عملتهاش. فطبعًا الموضوع بقى يأثّر بقى إن أنا كل الحاجات ما عنديش حاجة أولوية، هو كُلّه أولوية بالنسبه لي. كل حاجات في نظري مهمة جدًا ولازم تتحقق ولازم تتعمل صح جدًا.
طب أنتِ آآ يعني لو جيتِ مثلًا حاولتِ عملتِ حاجة مثلًا كده وعملتيها حاجة ما كانتش 100% أو أ 50% مثلًا أو كده أو 40% اللي هو حاجة مب أو حتّى 90% حاجة فيها ناقصة حاجة بسيطة مثلًا كده، أ بس أنجزتيها وخلّصتيها آآ ب برضه بتحسّي إن أنتِ متضايقة إنِّك ما عملتيهاش؟ أو الإحساس بتاعِك دوّة، اللي هو أنتِ مثلًا دلوقتي بتحسّي إن أنتِ متضايقة عشان ما أنجزتيش وبتسوّيش والحاجة بقى تراكمة عليكِ. آآ فلو عملتِ بقى الحاجات بس ناقصة م ما هيّاش كاملة أوي كده، بتحسّي برضه إن أنتِ متضايقة؟
إمم. ياه! ده أنا ممكن ما انامش. يعني حتّة التأثير آه طبعًا. يعني باقعد آكُل في نفسي بقى جَلد الذات بقى. طب هو أنا كان إيه اللي ناقصني إن أنا كنت ركِّزت شوية وعملتها 100%؟ طيب، هم اللي بيعملوا الحاجة 100% أحسن منّي في إيه؟ وافضل بقى ألوم واعاتب في نفسي، ممكن ما أنامش طول الليل. وحاسّة إن أنا متضايقة وده بيأثّر بقى عليّا إن أنا أبقى تاني يوم عصبية جدًا. ومتع يعني حاسّة إن أنا إنسانة فاشلة. إن أنا ليه جِبت 90؟ ليه اللي جابت 100 أحسن في إيه؟ يعني فاهم؟ فهي دي المشكلة، إن أنا بادوّر على الكَمال وأنا عارفة إن ما فيش إنِك إحنا في دُنيا يعني ما فيش حاجة كاملة. بس المُشكلة إن أنا باحب الحاجة صح أوي. وعايزة أقول لك حتّى كمان لو حاجة هتتعمل لي
ياه للدرجة دي؟! إمم فاهمِك. إمم.
يعني ولنفرض مثلًا حد هيعمل لي أنا حاجة بقى ليّا أنا طالباها منّه، الحاجة لو ما اتعملتش صح أوي برضه م باحس إن أنا إيه ده؟ ده يعني أنت ما احترمتنيش أو ليه ليه تعمل الحاجة مش زي ما أنا عايزاها 100%.؟
بُصّي، أنا مقدر بصراحة اللي أنتِ حاسّة بيه ده فعلًا، بس زي ما أنتِ قلتِ كده، آآ ال ال ما فيش حاجة يعني كاملة أوي 100%، زي ما أنتِ قلتِ. آآ ال ال ال الكمال مثلًا مش مش موجود أوي يعني. ف آآ، أ أنتِ ممكن لو فكرتِ شويّة مثلًا إن أنتِ تتقبلي الموضوع، اللي هو يبقى بلاش مثلًا آآ، ال ك حتّة الكمال دي أو كده، أو تحاولي مثلًا تنجزي أو أو حاجة زي كده، اللي هو بحيث إن أنتِ ما تضايقيش شويّة في ال يعني. أنتِ أنتِ م أنتِ متضايقة أوي مثلًا إن أنتِ بتسوفِي وما بتخلصيش الحاجة بتاعتِك، وي وبيبقى عليكِ مثلًا تر الحاجات متراكمة كلّها. ف آآ، لو أنتِ مثلًا آآ، يعني ممكن تتقبلي شويّة حتّة ال ال ال الحاجة تِعمليها مش لازم الإنجاز الكامل، أو ممكن مثلًا تِعمليها مش كل حاجة. لو عندِك مثلًا 3 حاجات أو 4 حاجات عايزة تِعمليهم، لو عملتِ مثلًا ح حاجة واحدة كاملة أو حاجتين كاملين، والحاجتين الباقيين ما كملوش أوي، على الأقل هتحسّي آآ ال اللي هو الإحساس في حتّة ال ال الذنب أو كده، وإنِّك مِتضايقة بسبب التسويف، هيروح بحيث إن أنتِ خلصتِ حاجة.
امم. صحيح. يعني والله عندك حق يعني فعلًا نفسي أحو يعني بس حاسّة إن الموضوع محتاج إن أنا أعرف أعوّد نفسي. يعني هي الخطوة بقى إن أنا تيجي إنّي أعوّد نفسي على التَقبُّل إن أنا مش لازم أعمل الحاجة صح أوي، أو مش لازم أعمل الحاجة كل حاجة كاملة أوي. يعني أتَقبّل إن أنا أقدر مثلًا زي ما أنت قُلت لي في الأول، إن أنا أقسّم مثلًا الحاجة. أ يعني حاسّة إنّي محتاجة أعمل خطوات لنفسي أنا، إن أنا أتعوّد أتَقبّل ده فاهم قصدي؟
آه فاهمِك. يعني أنتِ ده اللي كنت قلُته لِك في الأول كده. أنتِ ممكن تقسّمي حاجتِك أصلًا اللي هو آآ ال ال ال الحاجات اللي وراكِ اللي عايزة تعمليها مثلًا كده علشان أ بَدَل مثلًا ما ال الوقت كُلّه يسرقِك وأنتِ تيجي مثلًا في آخر ال ال الفترة أو كده مثلًا وراكِ حاجة كذا حاجة تعمليها مثلًا في ال في اليوم. تيجي في آخر اليوم قبل ما تنامي مثلًا، تلاقي نفسِك و عندِك حاجات كتير أوي ما عملتيهاش. لأ أنتِ ممكن تقسّميها مثلًا من من الصبح كده مثلًا. أنتِ هتعملي إيه الصبح، هتعملي إيه العصر، هتعملي إيه المغرب؟ حاجة زي كده. و وهكذا برضه لو في أيام معّينة عايزة تعملي مثلًا حاجات برضه فيها، بحيث إن أنتِ م يعني إيه، على الأقل لو اتأخّرتِ شوية أنتِ ممكن برضه وبرضه ممكن تيجي في آخر اليوم وما تكونيش خلصتِ زي اللي ما قُلتِ في الجدول. فده برضه بتبقى حاجة عادية. يعني أنتِ آه. أنا معاكِ معاكِ إن أنتِ ممكن تتضايقي شوية إن أنتِ آآ ما خلّصتيش الحاجات اللي وراكِ. آآ بس حتّة ال ال الإحساس اللي هو إيه، اللي هو ده طبيعي مثلًا بيحصل أو كده ال الم اللي ممكن أو ممكن يحصل يعني. حتّة إنِّك توصلي للكَمال والكلام ده آه طبعًا. أنتِ ممكن تسعي إن أنتِ توصلي للكَمال وتخلّصي كل حاجة. بس آآ أ حتّة إن أنتِ بتساعدي و أو أو بتحاولي أو الكلام ده، أ هتحسّسِك حتّة اللي هو إيه، أنتِ أنتِ ماشية. اللي هو أنتِ مثلًا آآ مش متعطّلة مثلًا أو متسوّفة أو آآ مكسّلة والكلام ده لأ. أنتِ بتعملي اللي عليكِ بس هي ما جاتش. يعني مثلًا عملتِ اللي عليكِ وعملتِ كل حاجة، بس ال الحاجة لسّه مثلًا ما طلعتش كويسة زي ما أنتِ عايزة أو كده.
إمم. إمم. صحيح. لأ أنا بجد عندك حق. يعني أنا أنا فعلًا محتاجة ده. يعني أنا فعلًا أ يعني على الأقل الواحد يبقى عنده يَقين إن هو عمل اللي عليه وسعى بقى وخلاص جات جات، ما جاتش ما جاتش. مش هافضل أرهق في نفسي، وإن أنا أفضل أأنِّب في نفسي ليل ونهار، إن أنا عايزة كل حاجة. لإن أنا فعلًا باحس إن أنا أوقات بأُنهَك بقى. أنا مُنهَكَة جدًا، أنا م أ باجي على صحّتي، وباجي على وقت راحتي. حتّى في النوم كمان ما بقيتش عارفة أنام لإن أنا باقعد أفكّر في الحاجة اللي ناقصة. ففعلًا محتاجة إن أنا يعني أهدّي من نفسي شوية زي ما أنت قُلت، وإن أنا أغيّر من نفسي شوية وأتقبّل أتقبّل النتيجة أيًا كانت. أنا عملت اللي عليّا وخلاص اللي اللي جِه بقى هو اللي جِه. يعني هو ده اللي مكتوب لي يعني.
أيوه بصراحة أنا حاسس يعني حاسس بكلامِك بصراحة، إن أنتِ أ فعلًا بتبقي مت متضايقة أو كده وم أو الكلام ده كُلّه بيأثّر عليكِ. ف آآ بجد يعني أنتِ أ لو حاولتِ مثلًا إن أنتِ تغيّري الحتّة دي، بحيث إن أنتِ خلاص بقى موضوع الكَمال ده مش م مش شرط إنِّك توصلي له أو كده أ على الأقل عشان ما ما تحّسيش بحتّة ال ال الزعل دي وإن أنتِ مقصّرة أو الكلام ده اللي هو يفرق شوية ف عليكِ وفي أ في نفسيّتِك شوية. إن أنتِ مثلًا تبقى على الأقل مرتاحة شوية يعني.
آه فاهماك طبعًا. والله عندك حق بجد أنا يعني أنت بصراحة ريّحتيني جدًا الفضفضة معاك، وبصراحة جِبت لي أفكار أنا ما يعني مش عارفة أنا كنت باصّة للموضوع بصعوبة جامدة جدًا. يعني بصراحة كنت شايفاه إن هي نهاية العالم يعني. فبصراحة أنت خ يعني خفّفت عنّي كتير و وورّيتني حاجات أنا ما كنتش واخدة بالي منها وارتحت جدًا في الكلام معاك. أنا بجد باشكُرك جدًا.
العفو أنا كمان. ليكِ، شكرًا جدًا ليكِ.